Ano tawag dito nagtatakutan kami kasi parang may nakita kaming tumagos dun sa ano, sa damuhan. Alam mo yun din
Hala. Nakakatakot naman yun.
Di imbis na matakot nga nag-tatawanan kami kasi meron kaming isang tropa matatakutin talaga hindi siya kumikilos hindi siya kumikibo. <laughs> Tawanan oo, ta tawanan lang talaga kami ng tawanan, sobrang saya nung ano na yun road trip namin na yun. Ikaw ba?
Oo. Hindi siya sumasa nakakatuwa naman. Oo. Ang saya naman nun, ako ano mahilig kasi,
May mga ano masaya ka bang ala-ala, sa road trip mo?
Ah, para sa akin, ano, um, few years ago na 'to eh, dati nag-road trip kami ng mga friends ko naman papunta ng Baguio. Tapos, oo, nakakatuwa lang kasi, parang, alam mo yun? Kasama mo yung friends mo, maganda yung music, tapos yung parang first time namin na mag-road trip na magkakasama kahit magkakaba oo. kababata kami tapos kung saan-saan kami nag-punta na ghost hunting din kami. Oo sa
Mm. Hmm, okey. Oo. Oo. Hmm, okey. Oh? <laughs> Dun sa ano 'no, The Mansion.
An oo pati sa ano um, Diplomat doon doon kami nagpunta noon. And, oo, nakakatuwa talaga.
Diplomat? Oh. <laughs> Nakakatakot din. <sniffs> Oo, dahil nabanggit mo yan na-alala ko din nag-punta rin kasi kami dyan eh. <sniffs>
Mm. Ay, ganun ba para mahilig kayo sa ghost hunting ah.
Oo.

Hindi naman, ano siya, eh, may mga may mga hagdan na rin talaga siya na ano, daanan.
Ah. Oo. Ah.
Nakabalik naman, kasi ano lang kami do'n day tour lang kami do'n, eh.
Oo, hindi 'yung camping 'no, para, ano mm.
Mm, kayo ba? Bukod sa ano bukod sa Baguio, may iba pa ba kayong ano, mga napupuntahan? Saan pa ba kayo nagro-road trip?
Kami naman ng mga oo, kami ng friends ko usually kapag summer kunyari wala ng pasok, 'pag tapos na 'yung, ah, school, talagang nagpaplano kami ng road trip. So last year ang pinuntahan namin naman, La Union naman kami nagpunta. Tapos sobrang nakaka mm, sobrang nakakatuwa kasi kasi wala kaming sasakyan, kaya nag-bus kami, pero ang liit lang nung bus nakakatawa. Tapos pagkatapos na pagkatapos ng exam namin, umalis na kami, kaya tulog lang talaga. Oo, mga 8 hours ganiyan, mm, basta.
Oo. Mm. Hmm, okey, ang ganda raw ng beach do'n, eh. Oo. Hmm, okey. <chuckles> Oh, grabe 'yun, ah. <chuckles> Wan mabilisan lang, ah. Ano ba 'yan, parang ano, hindi siya planado, biglaan lang, gano'n?
Hindi, plinano talaga namin na pagkatapos na pagkatapos, alis na tayo, sibat na tayo, gano'n.
Ah, plinano, okey. Hmm. <laughs> Okey.
Oo, sobrang nakakatuwa, pero natulog lang kami, kasi sobrang pagod, 'di ba, pag mm.
Oo, alam mo isa 'yan din sa gusto kong puntahan din 'yung La Union 'yun, eh. No'ng pumunta nga kami ng Baguio parang gusto ko ng mag-stop ano, eh, stopover sa sa La Union.
Uy maganda. Stopover, oo. Sa tingin ko 'pag sa La Union ka pumunta maganda 'pag kasama mo 'yung mga kaibigan mo, kasi meron do'n nightlife ganiyan, mm, 'yun talaga 'yung nakakatuwa parang may nightlife ka tapos nandiyan lang 'yung dagat, nakakatuwa mga oo.
Oo. Ah, okey. Hmm, okey. Eh, di ano, tawag dito, nag-inom kayo do'n?
Oo, every night na nando'n kami kung saan-saan kami pumupunta.
Ay, grabe.

<laughs> Marami kayo no'n? Marami kayo?
Oo, namate mga, ah, 7, ganyan, medyo madami din kami, eh. Tapos oo. Nakakatuwa, kasi parang mixture siya ng, um, nature tsaka, meron din nightlife, kaya perfect talaga. Oo.
Mm, okey. Oo. Siguro ano, bago matapos 'tong taon, nem paplanuhin namin na ano, ah, mag-La Union naman. Medyo ano eh, busy kasi sa trabaho, eh, kaya ano, kaya hindi makapag-ano, makapagplano ng mahabang leave, kasi bi nakakabitin naman kung 2 days lang, eh, mga ganyan. Kayo ba, ilang araw ba kayo no'ng nag-La Union kayo?
Oo. Oo, ngayong summer. Ah. Mm, totoo. Totoo naman. Actually, parang 2 nights lang yata kami, pero sobrang sulit na talaga. Oo. Sapat na 'yon, kahit sa weekend, ganyan, oo. May mga bagay ka ay sorry, ano 'yon?
Hmm, okey. Ah. <laughs> Oo. Ma-ano naman do'n? Ay, sorry, sorry, ano 'yon?
Ikaw, kapag nagro-road trip kayo, ano yung mga essentials mo, na dadalhin mo?
Hmm. Sa'kin, pagka naka-motor kami ano, eh, mga bagay talaga na pang-motor, eh, para ligtas sa road trip. Tulad ng, yung mga ano, sa mo sa gulong kapag ka na-flat-tan ka, ganyan, pambomba sa gulong.
Mm. Ah. Mm. Ah. Ano 'yon?
Kasi, 'pag malayuan yung ano eh, yung biyahe, sobrang ano no'n, makakatulong sa'yo 'pag nasiraan ka.
Mm. Mm. Ah, oo. Nakakatakot kung liblib pa, tas do'n ka nasiraan, 'di ba?
Yan. Oo, sobra. Tapos ekstrang gasolina, ganyan.

Ah, more on siguro yung pakikisama sa mga kaibigan, sa mga ibang tao, kasi siyempre kasama dun 1 yun sa kung paano mo makikilala yung tao, 'di ba? Kahit na matagal na kayong magkakilala, mas lalo mo pa silang makikilala kapag nagbiyahe kayo na magkasama, ganun, oo. Nakakatuwa, oo.
Mm. Tama ka. Oo. Mm. Iba-iba rin. Kailangan din talaga kasi yung pakikisama na yan, kasi siyempre 'pag mahilig kang maglakbay, ganiyan, iba-iba tao talaga yung nakakasalamuha mo.
Mm. Tama ka diyan. Ang ganda ng usapan natin, oo. Ah
Kaya dapat magaling kang ano Oo nga eh, <laughs> parang kung saan-saan na tayo nakarating eh.
Oo nga eh, parang nag-road trip na din tayo sa usapan natin, 'no?
<laughs> Oo. Nakarating na tayo ng ano eh, La Union tsaka Baguio eh.
Ang ganda nu Oo, pati ng Tagaytay, 'di ba? Nakakatuwa na ganun pala yung mga natututunan mo tungkol sa sarili mo at sa tungkol din do'n. Mm.
<laughs> Oo. Oo, minsan nga ano eh, paano, parang ang sarap nalang mag-road trip talaga araw-araw. Kung pwede lang, 'no?
Oo, parang kapag spontaneous, 'di ba, nakakatuwa din 'pag ganun, oo.
Tama. Mm, biglaan ganiyan. Ayun, masarap, masaya din sa pakiramdam yung gano'n, biglaan na na lakad.
Mm, hindi kailangan na mag-prepare ng sobrang daming ano, 'di ba? Oo. Hmm.
Tama, kung ano lang yung minsan masaya pa yung gano'n eh, kung ano lang yung meron ka eh, yun ang dalhin mo, sarili mo. <laughs>
Tama, tama. Salamat sa ano ah, sa oras mo ngayon tsaka sa mga kwento mo. Mm, nag-enjoy ako.
Ano nalang. Uy Oo. Thank you din. Dahil sa'yo ano, nalaman ko din yung ano, mga tungkol diyan sa La Union, kasi binabalak ko din yan eh. <laughs>
Oo. Oo. <snorts> Oo, salamat, magandang gabi. Babay. Thank you.
Uy, thank you, thank you, thank you.

Ah, pwede pala yun, may dala-dala ka.
Oo naman, magdadala ka ng ano, hmm, kaunti lang.
Hmm.
'Tas, mga ano na, pinaka ayun ano namin, nagdadala talaga ako ng sariling lutuan.
Mm.
Namin yung mga ano lang.
Dala-dala mo yun, kahit sa motor ang dami mo palang dala nun, parang bitbit. <chuckles>
<chuckles> Ah, meron naman ano, meron naman nabibili na ano, yung maliliit lang na lutuan, yung mini mini stove, may nabibili naman ganun, na, para, ano lang, ah, pang-camping talaga, oo, tama.
Mm. Hmm. Oo, pang ano talaga, parang pang-hiking, oo, tama, nat nasubukan mo na ba mag camping sa dagat, ganon? Oo.
Oo naman, pero, ano, tawag dito. Palaging laging kasama ko mga, kaibigan, ikaw ba?
Hmm, ako hindi pa, hindi ko pa nasubukan mag-camping sa dagat usually kasi mag-e-Airbnb kami ganun, kapag ano
Ah, okey try mo ang saya din kaya, parang ano, lang ramdam mo talaga na nasa nature ka ganon.
Oh, nakakatuwa naman.
Kasi, pagka, nararanasan ko pag ganun, 'pag nasa dagat ka, tapos, parang nagre-rent, 'di naman sa ano, ah, against ako sa mga ganon, parang naranasan ko lang na pag nagre-rent kayo ng kwarto parang nasa bahay ka lang din pag matutulog ka, eh.
Mm. Oo. Mm. Ah, tama, tama parang mas, para sayo mas okey yung camping.
Oo maganda yung. Oo, para lang sakin, kasi, parang gigisingin ka ng,hinahampas ng da ng hangin yung tent niyo, ganun, yung ganon, oo, masaya yung ganun, 'tas bubuksan mo yung tent. Pag bukas mo dagat na, ganun, <chuckles> masaya masaya yung ganun, yung mga ganong experience din.
Mm. Oo, ay, ang saya. Mm. Ang ganda. Oo nga, magandang experience nga yan habang bata pa 'di ba gawin na lahat ng ano, oo.
Mm. Tama ka, ikaw ba, anong mga ano mo, yung mga hinahanda mo din lagi bago kayo ano, umalis? Palagi mo ring dala-dala ganon.
Hmm, bago umalis. Siyempre sa tingin ko, ah, pagkain, di para sa road trip, para hindi ako ma gutom ganyan, ah, powerbank ganyan, tapos, kapag kasama ko yung mga kaibigan ko, para sakin importante talaga may dalang alak ganun <chuckles> 'di ba, oo.
Mm, okey. Oo. Mm. <laughs> Tama ka diyan, alam mo kung bakit? Pag minsan kasi sa pinupuntahan niyo mahal ang alak, eh. <laughs>
Tama, tama. Lalo sa La Union mahal ang alak. Oo, oo, kaya mas okey na bumili ka muna, tapos dalhin mo na lang.
Oh, doble ba, doble? Pero, pwede rin naman magdala ng alak?